Nhưng mà tại sao, ơ, bạn bạn lại, ờ, chọn, ờ, sống ở thành phố?
Ừm, ờ, mình cũng hông có chọn, tại vì ba mẹ mình ở đâu thì mình ở đó thôi. Nhưng mà, kiểu, giống như là, mình thấy á, thành phố mà nó ở thành phố biển thì nó không quá mức là ngột ngạt, nó vẫn đủ cái mức mà yên bình cho mình á. Ừ, nó hông phải, kiểu, giống như là, như Sài Gòn thì nó, ưm, ngột ngạt, tấp nập, xô bồ quá, kiểu vậy.
Ừm. À, vậy vậy là bạn, ờ, xanh đang sống ở nơi bạn sinh ra luôn?